Diyete başladığım bir dönemdeyim. Çünkü biraz, eee, ayarımı kaçırdığımı düşünüyorum. Ama bu sefer de, böyle, ımm, duygusal olarak olumsuz hisler ne zaman hissetsem, yine kendimi bir şey yemeye çalışırken buluyorum. Hatta, eee, ya, bu, biraz gün içinde, hani, 1'den fazla olmaya başlayınca; hani, her gün olması bile benim için bir yerde problemdi, ama artık, eee, yani, günde 3-4-5 sefer olmaya başladı ve, eee, bu benim için gerçekten, eee, can sıkıcı bir hâl almaya başladı. Çünkü zaten bir, iii, kilo kontrolümü kaybettiğim dönemdeyim. Hem kilo alıyorum. Eee, tabii böyle olunca, eee, bunun da üstesinden gelemiyorum. Gerçekten, eee, bu konu şu an beni hem çok zorluyor hem canımı çok sıkıyor.
Evet. Gerçekten de kilo alma süreci, eee, özellikle duygusal yeme konusu, uuu, söz konusuysa, bu, aaa, özellikle psikolojik anlamda da kendini, eee, gösteren ve ken bu süreçte izlenen yöntemlerden, aaa, biri, ne yazık ki. Bu anlamda, aaa, şikâyetlerini dillendirmede ve bu konudaki, eee, endişelerini, eee, bu şekilde hissetmede oldukça haklısın ve gerçekten de bu konu oldukça yaygın, ne yazık ki. Eee, ve bu anlamda, ımm, ya, yalnız olmadığını hatırlatmak istiyorum sana. Özellik ha yeme konusunda an hangi d durumda ve sıklıkta, aaa, senin için bu durum yaşanıyor ve, aaa, ne durumda, aaa, süreç ilerliyor, onu sorabilir miyim?
Hı hı. Hı hı. Şöyle aslında mesela en son, ııı, belki de, yani, farklı bir ülkedeyim ben, eee, eşimle birlikte. Eee, ay bazen, işte, böyle annemi babamı ö özlediğim durumlar şu sıra daha çok gündeme geliyor benim için. Ve bu ne zaman, böyle, benim için böyle bir aklıma düşse daha sonra kendimi, işte, eee, çikolata ya da hamur işleri yerken bulabiliyorum. Bugünün bazen, ııı, işte, sabahın çok erken vakti olabiliyorken bazen de gecenin bir anlamsız vakti olabiliyor. Hiç böyle belli bir zamanı yok, yani.
Hı hı. Anlıyorum. Yani, senin için bu biraz, aaa, aslında, aaa, uzakta olduğun için kendinde biraz da bu hakkı buluyorsun ve, eee, galiba psikolojik anlamda da, aaa, duygularını bu şekilde telafi etmede bir cevap olarak, abur cuburu da kendine bir cevap olarak görüyorsun. Bu anlamda evet, gerçekten de, eee, stresliyken ya da, aaa, aşırı duygusal, ııı, durumdayken, aaa, belki bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu tarz, ııı, yönlendirmelerin olabiliyor kendin için. Aaa, bu anlamda, aaa, peki, eee, senin için bunlar, aaa, bu olayları daha farklı bir yönde izlemen mümkün mü ya da, aaa, senin için, eee, bunlar diyet, eee, şeklinde de devam edebiliyor mu yine?
Hı hı. Eee, tam olarak sorunu anlayamadım.
Yani, bunlar, eee, günlük hayatta, yani, diyet dışında da devam edebilen bir şey mi yoksa özellikle diyet sürecinde de kendini gösterebilen, eee, olaylar mı? Özellikle duygusal yeme davranışını kontrol etme, eee, gibi alışkanlıkların, eee, devam edebiliyor mu? O kontrol süreci nasıl izliyor?
Imm. Hıh. Evet, diyet yapmadığım dönemde de aslında bu oldukça benim için, ııı, yine var olan bir durumdu. Sadece ben farkında değildim. Hani, ben onun duygusal yeme olduğunu hiç, eee, düşünmemiştim. Eee, mesela gelmeden önce Türkiye'deyken de, işte, işle ilgili o an bir stres yaşadıysam ya da olumsuz bir durumun içine girdiysem hemen, böyle, işte, mesela iş yerindeki çekmecelerimde zaten muhakkak böyle bir, eee, abur cubur bulundururdum ve hemen işi, bir yandan durumu çözmeye çalışırken, bir yandan da, böyle, elim onlara giderdi ve onları yerdim. O an ben, hani, bunu normal karşılardım. Hani, çalıştım, yoruldum, canım istiyor, hani, enerjim düştü gibi ama aslında onların hepsi de yine buna dayanıyormuş. Sadece benim bunu fark etmem zaman aldı. Yine aynı zamanda Türkiye'deyken de ya da, eee, işle alakasız özel hayatımda da olumsuz bir durum yaşadığımda, böyle, olumsuz bir hisle baş etmeye çalıştığımda hemen, böyle, bir, evdeyken, özellikle yalnız olduğumda bunu yapmayı daha çok seviyordum. Eee, böyle, önüme bir sürü alakasız her şeyi yığıp, böyle, bir ondan, bir ondan, bir ondan, böyle, bazen tıkınırcasına yerken buluyordum, yani, kendimi. Zaten belki de bunların akabinde, eee, kilo aldığım için de, eee, tekrar diyet yapma, eee, durumuna girmiş bulundum, yani.
Hı hı. Anlıyorum. Evet, bu eee, dediğim gibi, gerçekten de, eee, bu süreç içerisinde hem diyetle birlikte, eee, bu ve şikâyetlerinin olması ve kendini duygusal anlamda da, eee, iyi hissetmemen ve suçlaman, eee, oldukça doğal. Ancak bu konuda, aaa, bunu da hatırlatmak isterim. Eee, kendini biraz daha rahatlatacak ya da, eee, kendi bu duygusal, aaa, ihtiyaçlarına daha cevap verebilecek farklı, e, yöntemler geliştirmeyi denedin mi? Eee, özellikle yeme davranışının yanı sıra, eee, kendini farklı şekillerde rahatlatmayı ya da, aaa, farklı, ııı, şekillerde kendini, iii, görmeyi de denedin mi acaba?
Hı hı. Hı hı. Aslında, ben işte bu durumun, ııı, duygusal yemeyle alakalı olduğunu kendi kendime düşünmeye başladığımda yeni olarak, eee, bunu işte, bunu yazmaya başladım. Bunu o an, işte, o an, hemen, eee, hissettiğim hisleri dışa vuramıyorsam ya da birine bir şey söylemek istiyorsam ama söyleyemiyorsam sanki onunla konuşuyormuş gibi, işte, kâğıda yazmaya başladım bir dönem. Ot aslında bana, eee, yaptığım ilk başlarda iyi gelmişti ama sadece çok bunu sürdürmedim. Yani, belki de, hani, ona tekrar zaman ve alan da bulamamış olabilirim. Eee, çünkü bunu yalnızken yapmayı seviyorum ama Şu an, işte, eşimle birlikte başka bir ülkede olduğumuz için ve stüdyo dairede de yaşadığımız için, hani, çok da böyle, eee, tek başıma olduğum bir alan da kalmıyor. Belki o yüzden de yapamıyor olabilirim. Eee, başkaca aslında yürüyüş ve, eee, bisiklet de seviyorum ama, hani, hiç, eee, şöyle bir şey denemedim, hani, o olumsuz hisleri hissettiğim anda hemen bir yürüyüşe çıkmak ya da bisiklete binmek gibi bir şey denemedim. Bilmiyorum, iyi gelir mi?
Hı hı. Emm, aslında bunları en başta dile getirdiğin gibi yazmak gerçekten de, eee, oldukça etkili bir yöntem olabiliyor. Eee, bu tarz stresli durumlarda hem, eee, kendi, eee, tepkilerini görmüş olabiliyorsun hem de tam olarak, eee, rahatsızlığının, eee, derin çözümüne de, eee, belki, eee, yaklaşmış olabiliyorsun. Bu anlamda seni özellikle tedirgin eden şeyleri de anlama konusunda kendinle daha barışçıl bir ortamda yüzleşebiliyorsun. Eee, senin de, eee, az önce dile getirdiğin ifade ettiğin gibi ayrıca, eee, fiziksel aktiviteler de bu anlamda stresi özellikle esnetebilen ve özellikle uzaklaştırabilen yöntemlerin başında da gelebiliyor. Özellikle yürüyüş ya da, eee, fiziksel efor eee, sarf edebileceğin belki bisiklet binme olabilir, eee, ya da bu tarz dışarı, eee, dış aktiviteler. Gerçekten sana bu anlamda hem odağını da artırabilecek hem de, eee, kendi bedenini de sağlıklı yönden de destekleyebilecek ve, eee, bunu mutlaka psikolojik etkisini de, eee, kanıtlanabilen, eee, bazı olumlu, uuu, tavsiyeler verebilirim bu konuda. Eee, senin için bu mümkün olabilir mi?
Hı hı. Ya. Hı hı. Tabii. Aslında, evet, bunu da deneyebilirim. Çünkü zaten, hani, sevdiğim şeyler bu bu tür aktiviteler. Sadece hiç böyle olumsuz hisler, hani, hissettiğim anda bunlara yönelmemiştim. Bir de, böyle, hani, hiç kendime zaman da tanımıyorum. Hemen, canım o an onu çekiyor ve ona yöneliyorum ya, böyle, hani, hemen, direkt ona ulaşıp onu hemen tüketiyorum. Belki dediğin gibi, hani, biraz kendime zaman tanısam ve o an işte, ııı, o çok değil, bir 15-20 dakika, işte, yürüyüşe yönelsem ya da, işte, koşu yapsam belki vazgeçeceğim ya da daha iyi hissedeceğim. Ama tabii bu konuda biraz irademi de kuvvetlendirmem lazım. Eee, çünkü çok iştahlıyım ve gerçekten de, ııı, canım, eee, çektiğinde bunu kontrol etmekte zorlanıyorum.
Hı hı. Bu, evet, dediğim gibi gerçekten normal bir durum ve oldukça doğal çünkü, eee, kendini özellikle bu durumda, özellikle, eee, baskıladıkça, aaa, ona olan tepkin de, ııı, daha da sıklaşabiliyor. Belki de cevap verme olasılığında, eee, duygusal yeme davranışında da kontrol edebilme de bu şekilde seyredebiliyor. Bu anlamda kendini biraz daha esneterek, eee, bunun normal bir süreç olduğunu kendine hatırlatman ve özellikle yeme konusunda belki de alternatiflerini biraz daha sıkılaştırman Özellikle, ııı, hoşuna gidebilecek hem sağlıklı aperitif diyebileceğimiz hem de, eee, gerçekten de biraz daha seni bu yönde, ııı, baskıdan da uzaklaştıracak bazı yeme alışkanlıklarını da kendine deneyebilirsin. Örneğin, farklı meyve tüketimi olabilir ya da sağlıklı, aperitif, ııı, ya yeme, eee, davranışlarını rutinlerini ekleyebilirsin ya da yaşadığın yerde bu tarz farklı alternatifler neler olabilir? Eee, bu şekilde küçük keşiflerle de kendi, ııı, rutinlerini ek sağlıklı, ııı, yeme davranışını da, hani, ekleyebilirsin. Bu sence senin için bir çözüm olabilir mi?
Hı hı. A! Evet. Aslında bu hatırlatman iyi oldu çünkü fark ettim ki, sürekli, eee, alışverişimi, iii, sağlıksız ve o zararlı olan, ııı, bütün her şeyle dolduruyormuşum. Yani, hiç sağlıklı atıştırmalıklara bile yönelmeden meyvelere ya da dediğin gibi bunların illa bir, hani, bazen yüksek oranlı, kakaolu çikolatalar ya da, işte, eee, daha sağlıklı atıştırmalıklar üretiliyor bunun için. Hiç onlara yönelmemişim. Bence bunlardan temin edersem en azından ilk etapta, eee, canım istediğinde bunlardan başlarsam belki benim için, hani, bir daha yumuşak bir geçiş olur. Hani, bir anda direkt bırakmaya çalışmak yerine önce onlarla başlayıp sonra yavaş yavaş işte dışarı aktivitelerine yönelip, sonra yavaş yavaş, hani, hiç o esnada yememeye, o, hani, aşama aşama yapsam daha belki sürdürülebilir ve uygulanabilir olur benim için.
Evet, eee, umarım gerçekten bu konuda, aaa, dediğin gibi, ııı, bir yol izleme şansın olabilir. Ayrıca, ııı, belki dediğin gibi bu, uuu, alışveriş, eee, davranışını biraz daha yönlendirebilirsin. Örneğin, ııı, gerçekten çok, böyle, hani, aç olduğunda ya da, ııı, daha, aaa, alışveriş durumunda, aaa, miktarını da durumlarda alışverişini daha kısabilirsin ya da, eee, hani, alışverişe daha tok ka karınla, ııı, gidebilirsin ya da, ııı, daha daha az duygusal olduğun harcamalarını daha da mantıklı bir şekilde ve daha kolay bir şekilde yönlendirebileceğin bir ruh hâliyle de, eee, gidebilirsin. Bu tarz küçük küçük adımlar belki senin, ııı, daha sağlıklı ve, ııı, doğal adımlar da atmana yardımcı olabilecek.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet, bence de. Bu söylediklerinin hepsi benim için aslında uygulanabilir ve yapılabilir yöntemler. Seninle de bu konuyu konuşmak iyi geldi. Tavsiyelerin içinde sana çok teşekkür ederim.
Rica ederim, benim için keyifti, kendine iyi bak.
Hoşça kal.
Hoşça kal.